Écoute, heu, là je te consulte parce que j'aimerais bien avoir ton avis, heu, sur un sur un sujet qui me qui me turlupine vraiment très très fort en ce moment. Heu, voilà, en gros, juste pour te situer un p un petit peu la bah, la situation, hein. Concrètement, heu, on est dans un domaine professionnel, heu, voilà, où j'ai mis en place, heu, je me suis, heu, voilà, installé, j'ai créé j'ai créé mon entreprise et, heu, et heu, voilà, j'ai développé, heu, plusieurs produits que que j'ai eu le temps de de tester avec des clients et et heu, c'est quelque chose qui qui fonctionne, en tout cas qui a qui a vraiment du potentiel. Et hem, suite aux aux retours de ces clients et aux retours des différents, heu, différents professionnels avec qui, heu, j'ai commencé timidement à à rechercher, heu, des collaborations.
D'acc D'accord.
On m'a, heu, voilà, on m'a suggéré, heu, de digitaliser mon entreprise, à savoir, heu, voilà, créer un site internet, si je pouvais. Et heu, voilà, si j'avais pas les revenus financiers de faire ça, de de de faire au moins un un Facebook et un compte Instagram pour pouvoir, heu, ben, quelque part créer une communauté afin que quand, heu, quand je le souhaite et que les critères, heu, digitaux sont remplis, je puisse, heu, voilà, aller voir, heu, ben du coup tous les partenaires, heu, notamment, heu, ceux qui sont dans la distribution. Et heu, ben voilà leur, heu, leur démontrer, quelque part, que
Mmh mh.
même si eux ne me connaissent pas
D'accord.
mon produit est recherché, mon produit est demandé, et que de l'exposer, ben je vais augmenter la visibilité de leurs propres enseignes. Et au final, ben le stock de mes produits qu'ils vont avoir ne va pas être, heu, un stock dormant où l'argent ne va pas circuler. Mais, hem, ça m ça m ça me met un niveau de pression tellement élevé
Mmh mh. OK.
que j'ai la sensation que je je recherche un petit peu la la perfection. Heu, au niveau de mes posts, au niveau de au niveau de la qualité de mes réseaux, qu'au final, heu, voilà, j'ai j'ai toujours pas commencé, j'arrive pas à me décider. Et heu, je me posais la question de savoir est-ce qu'il fallait pas un petit peu baisser mes attentes, heu, de me dire: «Voilà, bah je vais commencer avec ce que j'ai et ma qualité ç ç augmentera avec le temps». Je voulais savoir un petit peu, heu ben, avoir ton avis là-dessus et et échanger, heu, sur ce sujet.
Écoute, heu, je comprends tout à fait, hein, heu, la situation dans laquelle tu te trouves, c'est que tu as beaucoup de de désir de faire bien en fait, de vouloir, heu, montrer, heu, le meilleur. Et donc, heu, comme tu es sur la phase, hem, si j'ai bien compris, de de début de communication sur les réseaux sociaux. En fait, heu, peut-être tu te dis, heu, t il y a plus de pression sur les p les premiers contenus, parce que tu te dis, heu, c'est ceux-là qui vont être, heu hem, qui vont définir un peu, heu, l'image le début de l'image que que tu veux donner de ta marque. Et donc, heu, c'est tout à fait normal que tu ressentes ça, parce que, heu, il y a il y a un côté, hem, comme si heu, ces premiers posts, heu, allaient être heu, une source de de jugement importante, tu vois? Heu, donc heu, c'est tout à fait normal que tu ressentes ça puisque heu, voilà heu, je pense que quiconque, hem, fait quelque chose de créatif, a toujours, heu, dans les premières créations, une sorte de de réflexe de d'anticiper le jugement, qu'il soit positif ou négatif. Mais il y a un espèce de risque ou il y a une espèce d'anxiété qui est liée à ça, puisque, hem, voilà, c'est, heu, c l les premiers travaux, hem il y a une forme d'identification qui peut se faire alors qu'en fait, hem, l les posts que tu fais, les communications que tu fais, heu, ne sont pas toi. Ce sont des choses qui ont été réfléchies par toi, que tu as abouties comme idée, mais ils ne sont pas, heu, ta ta personne, tu vois ce que je veux dire? Et heu, je je comprends que, hem, que le première chose, c'est de se dire: «Voilà, je je me mets en danger ou en risque puisqu'il va y avoir le le risque du jugement», donc, heu, est-ce que déjà, heu, c'est c'est une piste, heu, qui te parle, ce que je suis en train de dire? Ou, heu, comment tu te sens par rapport à ce que je viens de dire?
Bien sûr. Non, non, totalement, hein c'est, heu c'est c'est c'est peut-être même le cœur du problème puisque, heu enfin de la problématique, parce qu'au final, c'est pas vraiment un problème, mais, de de de me dire que voilà, déjà, je vais devoir m'exposer, hein, parce qu'il y a des posts où, heu, bah je me je je me dévoile quelque part. Et heu et je sais que et je sais que, sur internet, ben, heu, voilà, ce qui ce qui plaît, heu, propulse, mais ce qui déplaît, détruit.
Oui.
Et heu, et c'est vrai que cette espèce d'exposition où moi, je je la fais dans un but, heu, d'authentification heu, de d'authenticité, pardon. De de transparence sur mes méthodes de fabrication, sur, heu, sur heu, voilà, sur l'origine de mes produits. Et heu, et c'est vrai que je me dis que, voilà, si je trouve pas la bonne formule, ben j'ai j'ai vraiment peur de de de en fait, de me tirer une balle dans le pied et au final de de de noyer mon mon concept, avant même de l'avoir commencé, quoi.
Mmh mh. D'accord. OK, j je comprends, et j je comprends que, ce que tu ressens, c'est tout à fait, heu, légitime. Le ressentir dans le sens où, heu, il y a une part d'inconnu, hein, c'est, heu, c'est un peu, heu, comme, heu, comme si tu, heu, tu faisais un saut en parachute, un peu l'idée de sauter dans le vide. Tu sais pas vraiment, heu, si tu as ça ça va dans une bonne direction. Tu s sais juste qu'il y a un parachute, normalement, et que ça va s'ouvrir. Et heu, tu vois, il y a un peu cette ce ce cette métaphore, qui peut être compréhensible, par rapport à au fait de lancer une marque, parce que, voilà, tu voudrais pas que ça se passe mal, bien évidemment. Hem, en fait, ma question c'est au niveau de, hem, des contenus que tu as décidé de créer. Est-ce que tu as une, hem, une structure, heu, une vision un peu globale de la campagne? Parce que c'est une campagne que tu fais. Hem ou, heu, tu es en fait, heu, sur les 1ers contenus. Et donc, ces 1ers contenus, heu, qui ont heu donc une une haute, heu, charge créative, heu, ou une haute, heu, probabilité de risque, tu vois, ou de de jugement. Heu, c'est est-ce que c'est tes 1ers contenus qui te bloquent, ou, heu, est-ce que tu as déjà, en fait, des des pistes de d'idées que tu as un peu tracées, comme ça, heu, que tu as un peu, heu, marquées, heu? Tu tu en es où à peu près au niveau de cette campagne?
Bah, écoute, c'est une question très intéressante, parce que, heu heu, j j j'ai, heu, voilà, j'ai j'ai j'ai envie de de raconter ça sous forme d'une histoire. Heu, dans le sens où où où le point de départ serait, heu, serait, heu, sans spoiler, hein, mais, heu, serait en fait, une photo de moi avec un sac à dos. Heu, où je te dirai: «Heu, viens avec moi, je vais te raconter une histoire». Cette histoire, c'est celle, heu, d'un petit gars qui qui vient d'un endroit et qui est arrivé dans un autre. Et heu, et et au fur et à mesure de cette histoire, je vais te raconter comment j'ai fait. Déjà, comment j'ai découvert le produit que je propose aujourd'hui et comment j'ai appris à le travailler pour, heu, pour en arriver où je suis aujourd'hui.
D'accord.
Et heu, et en fait, heu, voilà, ça fait, heu, ça fait presque 1 an, heu, et demi que que j'essaye d'accumuler une bibliothèque photo, pour pouvoir justement démontrer un petit peu, heu, bah, toute cette espèce de transparence. Je souhaite intégrer à l'intérieur, heu, des posts informatifs, qui seraient quelque part un peu du contenu gratuit, et heu, et qui parleraient, heu, d'informations de de de mon univers qui seraient heu bon, là en l'occurrence, on est dans on est dans le thème du cacao, mais qui serait voilà l'histoire du cacao, le monde indigène, les impacts, heu, géopolitiques aujourd'hui, heu, le les bienfaits, heu, sous forme, heu, voilà de mini posts, heu, informatifs avec, heu, voilà, des des des trucs vraiment essentiels. Pas forcément des posts très longs
D'accord. OK. Mmh mh. OK.
mais, heu, voilà, heu, du genre, heu: «Saviez-vous que le cacao, heu, est, heu, le super aliment numéro 1 de la planète pour telle, telle et telle raison». Voilà, par exemple. Heu, la seule chose que que je ne sais pas, c'est heu, c'est en fait, à quelle fréquence poster, quand poster? Est-ce qu'il y a des heures est-ce qu'il y a des, heu est-ce que il faut que j'en fasse 1 par jour? Est-ce que il faut que j'en fasse, heu, 2 par jour? Est-ce que 1 par semaine? Est-ce que il faut que je fasse, heu, un post, plus une vidéo, plus une story, plus, heu, voilà, tu vois? C'est c'est c'est plus je me pose plus de questions dans ce dans cet aspect-là, parce que, heu, je veux pas forcément qu'il y ait, heu que tout soit noyé dans la masse.
D'accord, OK! Oui, je je comprends.
Et heu voilà, le but du jeu, c'est que la communauté fédère à l'histoire, et heu et heu, bah, petit à petit, les les la communauté grandit par heu par la curiosité et l'authenticité de de ce que je vais proposer.
OK, je vois. En tout cas, j je comprends que tu as, peut-être, heu, un peu de, mmh de résistance, heu, liée à la structure globale de heu de la campagne, c'est-à-dire, heu, le contenu. Donc tu as des idées, toi, sur l'histoire, c'est génial. L'histoire, le le, mmh, le côté un peu, hem, le décor, ce qu'il y a derrière, tu vois? Le le l'histoire qui va derrière l'histoire. Heu et heu donc ce ce héros, ce personnage que tu veux présenter, donc ça c'est je pense que t c'est toi c'est toi, le personnage. Tu tu présentes ce personnage, on dirait. En tout cas, heu, si tu as un problème avec la structure, peut-être, ce serait judicieux de, mmh, éventuellement, de trouver heu, de te faire conseiller par, heu, par des agences digitales, heu, peut-être heu à petites heu des petites agences, tu vois, ou des agences qui sont en train de monter, et de, heu, un peu discuter avec eux sur ton projet. Heu et si ton projet, en fait, heu, il leur plaît, heu, comprends que eux aussi ils vont ils vont vouloir collaborer avec toi. Et ils vont voir un peu le le le potentiel, et peut-être, heu, ils vont pouvoir t'aider avec la structure, la vision. Heu, ç ça ça peut être aussi sur un test, tu vois. Tu peux très bien dire: «OK, heu heu voilà, c'est la structure que j'ai imaginée, est-ce qu'est-ce que vous en pensez? Heu est-ce que vous se vous seriez prêt à me suivre, heu, là-dessus? Et est-ce que vous heu, est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel et qu'on pourrait travailler ensemble?» et tu vois, avoir une démarche comme ça, ça pourrait aussi te permettre d'avoir un peu des gens qui ont, heu, qui ont déjà une expérience sur la communication sur les rés réseaux sociaux et qui vont donc peut-être te donner des, heu, des tips. Si tu travailles pas avec eux directement en collaboration, peut-être tu vas avoir quelques conseils. Et ce sera sûrement, hem, pertinent. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, hein. Après, heu je mets beaucoup de travail dans mon dans mon produit et et heu, et ce travail, bah, j'attends à ce que mes clients me rémunèrent. Et heu, au même titre, je mets un point d'honneur à rémunérer les les personnes qui qui qui vont travailler pour moi, ou collaborer, ou ou m'apporter, heu, différents éléments. Et c'est vrai qu'actuellement, heu, voilà, j'ai pas forcément les finances de faire appel à un service de communication. Et heu, c'est aussi pour ça que l'aspect communauté, heu, est très important, puisque, moi, quelque part, il me il me garantirait, heu- façon de parler- mais en tout cas, il me garantirait heu de de pouvoir heu, bah, débuter aussi des des collaborations, heu où heu, je rémunère les gens pour leur travail, parce que, ben, tout travail mérite salaire. C'est important. Et heu, mais c'est vrai que, dans un premier temps, ben voilà, je voulais lancer ça tout seul. Évidemment que, par la suite, heu l l l'intervention d'un d'une personne entièrement dédiée heu sera, heu sera, heu, sera recherchée puisque, de toute manière, moi, je ne pourrai pas être de partout, et qu'il va falloir aussi que j'apprenne à déléguer, à un moment donné, quoi.
Oui. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr. Mmh. Oui, tout à fait, heu, j je comprends e et je comprends ce que tu veux dire et et je comprends que les finances, heu, c'est toujours un point qui peut être frustrant et qui qui met des freins au début du lancement d'un projet. Après, tu peux trouver des des manières de financement, heu, alternatives, par exemple de dire, heu, voilà sur le lancement, heu, faire une sorte de de part de résultat et puis tu dis: «V vous pouvez avoir un pourcentage», si, heu, si c'est pas possible, heu, tu vois, d'avoir, heu, de faire un un apport. Après, tout est envisageable, c'est juste que c'est l'approche de se dire: «OK, je vais je vais me faire conseiller par des gens qui ont cette cette expertise et peut-être qu'ils vont me donner des conseils», même si finalement, on travaille pas ensemble. C'était ça. Voilà.
Ben écoute, en tout cas c'est un pour le coup, c'est un très bon conseil, heu, même si on travaille pas encore ensemble toi et moi. Et heu, et heu, tu tu tu tu m'auras vraiment beaucoup aidé et heu, tu m'as donné en fait une u u une possibilité d'action. Et heu, c'est déjà très remarquable parce que, heu, à l'heure actuelle, j'étais un petit peu dans un cul-de-sac et heu, ça me fait vraiment beaucoup de bien de d'avoir pu parler avec toi et et d'échanger sur ce sujet-là.